बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और ये जो रिश्वत जैसे अ, काफ़ी बार वो मैंने वैसे देखा है कि जैसे कोई लाइसेंस बनाने जाता है ना, तो वहाँ भी मैंने देखा, अपने ही <chuckles> मतलब रिलेटिव रिलेशन में देखा, क्लोज़ रिलेशन में कि उन्होंने पैसा दे के करवा लिया था काम। तो या ये वही अगेन वही है कि, इस तरह के कामों में हर चीज़ में अब आप पैसे से जै जैसे कहते हैं ना पैसे से आप, खरीद सकते हैं, ग आप नहीं नहीं खरीद सकते। पर काफ़ी कुछ है पैसे आप खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से तो, और खरीदा जा भी रहा है। और वही
<chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा खुद का लाइसेंस तो वैसे ही बना था, बचपन मतलब जब मैं 18 का हुआ था, तो मैं मैं ऐसे ही किया था, मैंने सोचा लाइसेंस बनवा लूँगा। अब मैं वहाँ गया, तो कोई मुझे मिला वो बोला बोला कि आप मुझे 3500 रुपए दे देना, मैं सारा काम कर दूँगा। आपको घर बैठो बस जाके आप, आपको कुछ ज़रूरत नहीं, बस साइन करने आ जाना। मैंने कहा यार अ, ऐसे कैसे तुम करवा दोगे? तो बोला, आप चिंता ना करो, वो हो जाएगा। तो मैंने फिर पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा बोल रहा है, क्या करें? तो अब पापा लोग तो होते ही ऐसे हैं वो <chuckles> कितने टाइम से चले आ रहे, वो कहते, "कहाँ परेशान होगे धूप में, दे दो।" अब इतना लग रहा है, अब मैंने उसको दे दिया उसने मुझे कार तक का लाइसेंस दे दिया है डीएल। और मतलब बड़े आसानी से मैं घर पे था, मेरे घर पे ही वो डिलीवर हो गया, मुझे कोई भी मतलब वो नहीं हुआ। लोग सुविधा ढूँढ़ रहे हैं, मतलब लोगों लगता है कि 4 पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, हाँ, तो वो 4 पैसे लग रहे हैं तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं।
<chuckles> जी। हाँ। जी। हाँ जी। जी, जी, जी। <chuckles> जी। हाँ, वही, वही, वही। <chuckles> जी। हाँ, सहूलियत है ना।